Kamu tetep makan nggak Itu kue yang udah jadi itu. <laughs>
<laughs> Eee, Sebenernya kan waktu itu kan, aku bikinnya bareng keponakan, ya. Dan, eee, keponakanku ada berapa ya, waktu itu ada 3, 4 orang, gitu kan. Dan mereka excited banget, gitu kan. Meskipun gagal kan
Oke. Heeh. Oh, meskipun gagal, ya, meskipun gagal.
Iya, gitu. Sebenernya pas ketika, eee, apa sih namanya, jadi kan itu, udah hasilnya kering itu, jadi nggak bisa diisi dengan fla ya, Kak, dengan
Iya, isian-isian betul. Terus terus?
Iya, dengan s yan krim susnya itu, kan? Jadi jadinya itu si krim susnya itu, dijadiin topping, gitu. Jadi kayak di dicoel aja. Gitu Kak. <chuckles>
Oh. Lucu banget lucu banget! Jadi malah harusnya kue sus a isian di dalam, malah isiannya sekarang malah jadi dipping, ya? Atau itu te dicoel co apa, cocolannya, jadinya ya? <chuckles>
Iya. Jad Heeh. Di iya, betul. Jadi cocolannya. Jadi waktu itu kan, aduh, ini gimana ya, gitu. Jadinya kriuk, si si susnya itu bukan jadi lembut, heeh. Jadi jadi kriuk, gitu. Sebenernya kalo rasanya tuh, sama ya, Kak. Itu wangi, gitu kan. Wangi wangi butter, gitu kan. Iya, bener. Kalo dari segi rasa ya, eee, gak gak beda-beda banget, gitu. Mungkin dari tekstur, ya, Kak. Itu jadinya aneh banget, gitu. Tapi untungnya sih untungnya sih, keponakan aku pada makan, gitu ya. Jadi mereka, eee, tetep excited makan, gitu. Karena mungkin, oh, ya udah dibikin gitu, kan. Dan rasanya juga heeh. Rasanya juga nggak nggak selama nggak gosong lah, Kak. Gitu. <chuckles>
Waw, jadi kriuk, ya? Oh, lucu da Heeh. Persis, gitu ya? Heeh. <laughs> Dan masih bisa dimakan, gitu ya, walaupun bentuknya berbeda, ya? <chuckles> Oke. Masih ya masih inilah, layak untuk dimakan lah, ya? <chuckles> Eh, tapi kalo tadi nih, kamu ngerjain kayak gitu, ya. Maksudnya, eee, proses, eee, mengikuti resep, kemudian tadi nih, eee, ngocok telur, kemudian tadi tambahin apa, bahan tambah, kemudian dioven, gitu ya.
Iya. Masih, masih layak. Gitu, Kak. Mmm.
Ada nggak sih detail spesifik, gitu ya, maksudnya kamu sadar, oh ini bakal kacau, dan untuk next-nya, akan saya perbaiki. Apakah tadi nih, yang telurnya itu tadi ada yang besar, ada yang kecil itu?
Mhm mhm. Nah, iya Kak. Aku sampai percobaan 2 kali, itu masih gagal, Kak. Jadi, eee, aku nyoba lagi kan, waktu itu aku nggak nggak nggak nyerah ya, Kak. Karena menurut <chuckles> iya. Karena menurutku ini harus, apa ya namanya, harus, eee, apa namanya, karena aku suka, gitu ya Kak. Ini harus bisa, git mhm, gitu. Nah, sel setelah selanjutnya, eee, nggak tau kenapa Kak, itu mungkin, karena, eee, padahal aku udah udah nyoba, ya, pake telur yang lumayan kecil, gitu kan. Itu masih tetep cair, gitu kan. Terus, aku udah kayak hopeless, gitu. Ini harus gimana ya? Terus, eee, ngide lah, aku pake terigu, gitu Kak. Tambahin terigu lagi kan.
Oke. Wah, terus berjuang ya? <chuckles> Terus terus? Mhm. Harus sampai jadi, gitu ya. Oke. Iya. Oke. Nah nih, improvisasi nih, ya, dari kamu sendiri, ya. <chuckles>
Iya. Heeh. Karena, ya, eee, aku pengennya ini jadi, gitu kan. Ternyata setelah pake terigu, itu malah jadinya keras, Kak. <chuckles>
Mhm.